Halli hallo, hallöchen, na du?
Hallo, hallo, wie geht es dir?
Doch, eigentlich ganz in Ordnung. Und wie geht's dir?
Auch ganz gut, ja, ich mache mir einen entspannten Tag, äh
Das freut mich.
ja war vorher einkaufen. Ja.
Ja, ich lasse meinen Tag auch ausklingen. Ich habe jetzt, äh, gerade noch Leu Freunden geschrieben, ob die jetzt später noch Zeit haben, äh, fürs Gamen <chuckles> und mal sehen, was die jetzt gleich antworten werden und hoffentlich äh, ja.
Mhm, hm. Ne? <chuckles> Ähm, man hofft, man hofft, dass du noch deine Stunde Erholung kriegst.
Ach ja, ich bin ja, äh, sehr
Ja.
äh, sehr viel am Arbeiten. Ich bin heute jetzt auch wieder um 05:00 aufgestanden und hatte einfach total so extremst viel Energie und ich hasse das, wenn das passiert, weil d ich kann dann auch nicht schlafen. Also, ich kann dann einfach nicht schlafen und dann bin ich wach und
Mhm. Mhm. Boah. Mhm. <chuckles> Ja, ja. Bist du normalerweise Frühaufsteherin oder ist das 'n Ausnahmezustand?
Ähm. Ne, also ich stehe, schon ich versuche schon irgendwie um 6 oder 7 aufzustehen, ähm, und
Ah, okay.
ja, also, deswegen, ähm das ist jetzt also, aber 5 ist schon hart. Also 5 ist, ähm also, es war jetzt wirklich, weil ich halt auch einfach nicht schlafen konnte und, ähm, so richtig das Bedürfnis hatte: „Okay, ich muss jetzt irgendwie, äh, zur Bib und ich muss jetzt dies und jenes tun und ja“, <chuckles> ich weiß nicht. Aber ich muss auch sagen, dass ich heute Morgen, ähm, mit 'ner Kollegin geschrieben habe, also die, äh die fährt jetzt bald in den Urlaub am Samstag. Und, ähm, wir haben uns halt so 'n bisschen unterhalten auf WhatsApp und da meinte ich so, äh: „Ja, du wirst also, wir sehen uns ja nicht mehr und, äh, du wirst mich dann ja richtig vermissen und so und“, so richtig halt ironisch. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich, äh, die ganze Busfahrt über irgendwie so 'n Lachen irgendwie im Gesicht, weil, äh, weil das halt so, so richtig schön selbstironisch gewesen ist, ja.
Ja. Mhm. <chuckles> Ja. Mhm. Ja, ja. Ja. <chuckles> Ja, ja. Ja. Mhm, mhm. Ja, die, äh die Mitarbeiter machen's dann doch meistens, äh was, äh äh, Spaß bei der Arbeit a angeht. Bei mir ist es ja gut, äh, ich versuche ja Schriftsteller zu werden und ich packe da einfach mal meine Erfahrungen beim Dungeons und Dragons leiten mit rein, weil es quasi, äh, Schriftstellerei ist und damit quasi Arbeit, auch nicht wirklich, aber egal. Ähm

Ja, ja, das schon. Also, ähm, es war natürlich jetzt auch nicht in seinem Auftrag, ne? Also, es ist halt unklar, wann genau das passiert ist, ähm, wobei ich halt schon sage, dass es in seinem Auftrag ist und auch schon zu Lebzeiten. Weil, äh, das ist mir auch das finde ich auch lustig, wenn man dann halt so, ähm, sich überlegt also, es ging ja eigentlich alles so alles ist ja Propaganda und alles ist ja auch Medien und, äh, so 'n Bild, was man ja auch von sich zeichnen will und
<chuckles> Ah, okay. Mhm. Mhm. Klar, ja. Auch das ist Propaganda.
Ähm, <chuckles> genau, und das ist es ist ja eigentlich alles Marketing, so am Ende des Tages, ne, und ich finde es auch lustig, wenn man so neu so moderne Begriffe dafür benutzt, einfach sagt so: „Ja, Karl vermarktet sich da selber“ und und dann habe ich so nachgedacht: „Okay, was für headlines hätte es immer in der BILD-Zeitung gegeben?“ <giggles> Also, Papst krönt Kaiser, <chuckles> Karl unzufrieden.
Ja, ja. <giggles> Mhm. <giggles> Das ist auch 'n 'n Essay-Projekt, äh, was für headlines das könntest du ja als Aufgabe fürs Lehrertum eigentlich aufheben, so Bildüberschriften für historische Ereignisse erfinden. Das wäre vielleicht keine schlechte Ü übungs genau, das wä ähm
<laughs> Unsere Zeitungsartikel, ja. Oh, das wär übelst lustig.
Ja doch, ich glaube, damit könnten Schüler durchaus Spaß haben. Das ist ja, äh, der Kernpunkt an Geschichtsunterricht in der Schule, dass man denen irgendwie vermitteln muss, dass Geschichte auch Spaß machen kann, weil Generationen an Lehrern vorher es vermasselt haben.
<chuckles> Ja, ja, du, gut. Wobei Geschichte soll keinen Spaß machen, Geschichte muss <giggles> muss sind die Köpfe. Jahreszahlen, Jahreszahlen, Jahreszahlen, <giggles> nein, Spaß. Boah, da ist mir auch da hat mich tatsächlich auch etwas zum Lachen gebracht in den Kontext letztens. Und zwar war das in ich bin so in Chemiegruppe noch drinne, äh, für Referendera äh, der Referendate. Und da hat da einer ernsthaft gefragt: „Ey, lasst ihr eigentlich das Periodensystem eure Schül also eure Schüler das Periodensystem auswendig lernen?“
Ja. Naja <chuckles> Ja, ja, man hofft, äh, dass es au. Mhm. Ja. <giggles> Bitte nicht.
So, ich habe gedacht: „Bitte was?“ Und, äh, ich war ich war geschockt, also das ist
Ja, ja. Ich kenne Schüler aus anderen Ländern, die das tatsächlich machen mussten, ich zum Glück nie. Aber, äh, ich fürchte, es ist schon wieder so weit, auch wenn's Spaß macht, mit dir zu sprechen. Äh, man hört sich ja vielleicht noch mal. Bis dahin erst mal. Ciao, ciao.
Ja, aber Ja, tschüss.